Ya ya ya. Kalo sat kalo saat seperti itu biasanya apa, eee, makanannya yang deket-deket situ, atau mungkin yang penting enak deh jadi mau jauh juga nggak papa, Kak, biasanya seperti apa?
Mhm. Apa? Mmm. Iya. Oh, kalau di keluarga aku tuh macem-macem ya, Kak, jadi kalau misal acaranya di rumah aku nih, kayak git misal cuma aku, sama bapak, sama kakak aja. Ya, kita pengennya apa, ya? Oh, penyetan enak nih, lalapan nih kita beli itu gitu kan, atau mungkin bikin, karena aku tuh pernah, Kak, ini sekedar cerita, ya. <chuckles> kakak aku tuh ngide pengen bikin ramen.
Iya. Iya. Oh. Oh. Bisa ya, Kak? <laughs> Iya. Oh.
Bikin ramen. Jadi, aku perjelas, ya, membuat ramen sendiri nggak beli. Jadi dari minya, kaldunya, bumbunya, sampai topping-toppingnya tuh, pengen membuat ramen yang apa ya, mungkin se seenak dan segurih mungkin.
Buat, ya? Bukan beli, ya? <laughs> Wow! Hmm.

Iya sama sih jadi, saya juga punya kakak tuh lain kota. <clears throat> Maaf.
Mhm.
Terus kalau gak sempet ketemu gitu ya, terus rasanya, eee, gak bisa ngobrol gitu ya.
Mhm. Iya.
Kebetulan juga, ep biasanya ada kesibukan gitu ya mendadak membuat harusnya dateng nih, harusnya kumpul tiba-tiba gak bisa. Nah, itu jadi paling ya untungnya sih sekarang gampang ya mau video call gitu jadi gampang ya untuk bisa mengobati
Mhm mhm. Iya. Mhm.
apa namanya, itu jadi, biasanya seperti itu sih, terus ya video call
Rasa rindu itu ya Kak ya. Mhm. Mhm.
cerita-cerita kayak gitu. Tapi emang kadang beda ya cuman telpon, ketemu gitu langsung pasti bedalah rasanya.
Iya. Iya iya iya iya, setuju banget aku. Terus, ini gak sih Kak, Kakak ada momen khusus gak buat kumpul sama keluarga? Selain ulang tahun tadi?
Iya. Iya. Biasanya sih kalau yang pasti kan hari raya ya Kak itu pasti hari raya. Kemudian kalau enggak lagi ada a apas acara yang khusus kayak ulang tahun tadi ya biasanya cuman ngelepas ini aja sih, kepengen jalan gitu ya kebetulan sekalian, misalkan lagi hari, eee, weekend gitu ya libur Sabtu Minggu. Ya udah gitu sempetin deh ketemuan, seperti itu. Tapi kalau misalkan gak sempet ke rumahnya ya kita janjian di mana, mungkin seperti itu ya Kak ya. Lakukan juga sih.
Iya. Mhm. Mhm mhm mhm. Mhm. Iya iya iya. Iya. Mhm. Tapi ini gak sih Kak? Pernah gak sih buat, eee, coba melakukan hal baru gitu kan kayak misal, aku biasanya kan akhir pekan nih weekend gitu kan pulangnya. Terus, tiba-tiba hari biasa gitu, "Ayo, makan!" L loh ada acara apa? Gitu kan ya. Ya kita makan-makan aja gitu kayak biar seru gitu kan.
Iya. Nah, betul betul. Setuju setuju. Iya iya. Betul betul. Ya itu ini sih, sem sempat terpikir tapi memang kadang gak bisa dilakukan juga. <laughs> Iya. Ya soalnya kadang kalau udah, eee, sibuk kerjaan pulangnya suka malam gitu, jadi waktunya gak ada, gitu sih Kak. Tapi ya kalau lagi bisa, eee, pasti dilakukan sih, pasti dicoba sih mhm.
Mhm. Mhm. <chuckles> Agak resiko ya Kak ya. <chuckles> Mhm. Iya iya iya iya. Mhm. Iya iya iya. Setuju. Aduh. Emang apa ya Kak? Kesimpulannya tuh waktu itu penting banget gak sih? Dan susah banget buat ngulangin lagi karena belum tentu bisa keulang kan.
Mmm. Betul betul. Betul betul betul, setuju banget. Dan momen sama keluarga sangat
Aduh, iya lagi. Iya.

Iya biasanya kalau ada ulang tahun ya dang anggota keluarga yang ulang tahun, nah itu biasanya juga ngumpul bareng nih biasanya sih sekitar mulainya jam 7.00 malem atau karena kan kalau siang biasanya pada repot ya, sibuk, jadinya biasanya pada bisa kumpulnya jam 7.00 nah biasanya udah ngumpul terus makan bareng ya biasanya enggak enggak yang terlalu heboh, a nggak terlalu mewah tapi ya yang penting ngumpulnya sih itu juga yang bikin tradisinya keluarga jadi pada m pada kangen kalau udah lagi pada pergi ya. <laughs>
Hmm. Iya. Hmm. Oh sibuk ya, hmm. Eh, ya. Hmm. Iya. Apa tuh? Mmm, iya iya iya. Setuju setuju <chuckles> setuju banget.
<chuckles> Iya seper
Tapi ini nggak sih Kak, eee, ketika di momen itu nih makan bareng ada acara ulang tahun atau acara yang lain gitu, eee, biasanya Kakak tuh perasaannya gimana sih? Apa pasti kan seneng ya kalau ada perayaan kayak gitu ya mungkin a mungkin kan ada beberapa orang yang, "Aduh kapan lagi ya bisa kayak gini? Aduh, e en entar tahun depan ada kayak gini lagi nggak ya?" Kayak mungkin kan ada nih beberapa orang yang ada perasaannya kayak sedih dikit gitu takut juga kayak gitu.
Iya, betul betul. Iya. Takut ya sedih. Betul, iya kadang seperti itu sih Kak jadi kalau kita lagi kumpul gitu terus kemudian, eee, di saat lain pas kebetulan kita nggak bisa ikut kumpul gitu rasanya kayak sedih gitu ya terus kayak takut juga nih nanti, eee, bisa nggak ya kumpul lagi gitu ya. Bisa nggak ya, eee
Mhm. Hmm. Iya. Ya ya ya ya. Mhm. Mhm.
makan malam bareng, ngerayain ulang tahun ini seperti itu sih jadi kadang kalau udah lagi punya kesibukan sendiri seperti itu ya Kak suka kekhawatirannya dateng.
Iya iya. Hmm. Iya, ya ya ya, setuju sih aku.
Iya.
Mmm. Terus heeh, gimana Mbak?
Iya tapi memang sebisa mungkin ya, sebisa mungkin sih ya, sesemkit apa disempatkan ya waktu.
Bener, bener banget.
Betul.
Gitu, wah, setuju banget aku sih sama Kakak.
<laughs> Iya. Kalau Kakak sendiri sering ini sering apa sering ada tradisi maksudnya sering ada kumpul atau jarang-jarang seperti apa Kak?
Mhm. Apa? Hmm. Oh iya kalau aku biasanya kan karena aku jauh nih Kak dari rumah ya, jadi biasanya akhir pekan ketika aku pulang ke rumah a kan ada bapak, ada kakak juga, biasanya kita tuh makan bareng tapi kan karena apa ya mungkin kalau ke kalau keluar kan rame ya, jalannya kan rame banget jadi biasanya kita pesen makanan kita suka apa gitu kan kita makan bareng, ngobrol gitu.
Merantau ya Kak? Oh ya. Mmm. Oh, jadi Oh.